Alam mo, may napapansin ako sa sarili ko lately. Kasi ano, eh, ah, bigyan lang kita ng background 'no? Kasi dati akong ano, may mat masasabi nating mataas na posisyon sa dati kong trabaho. Nagha-handle kasi ako ng tao. So, mga ang pinaka onti kong hina-handle, mga 8, pinakamarami kong na-handle na tao, 16. So, before ako mapunta dun sa posisyon na yun, na-train kami ng boss namin na parang 'pag kunwari, may pinuna kami na kliyente
Mm. Mm. Mm. Oh.
ah, hindi naman yung parang magpapaligoy-ligoy ka sa mali. Kung mali, mag-sorry ka talaga kung may mali talaga. Pero kung kaya mong bigyan ng lusot na hindi siya mukhang lusot
Mm.
yung parang para at least medyo ma ma maunawaan nung kliyente bakit nagkamali, ganito at maganda yung imahe namin sa kliyente
Oo.
Try na try naming ilusot 'no. So, medyo naano ko siya, eh, na-adapt ko siya. <chuckles> Na-adapt ko siya sa pang-araw-araw ko. Ngayon napapansin ko, 'pag dito na sa bahay 'no, so una sa bahay, yung asawa ko, pinuna ko na, "Ikaw, lagi mong gina ginaganto yung ano, ah, hindi mo nasasara 'tong bintana ng tindahan, hindi mo laging na nalilista yung mga Gcash, yung mga nag ano, nagka-cash in."
Hmm.
Parang Uhm, madalas akong ano, yung parang nagagalit agad, na nag-iisip agad ako ng lusot na, "Bakit ganun? Eh, minsan, ikaw rin naman nakakalimot." So, feeling alam ko sa sarili ko na pangit yun eh, na dapat tinatanggap ko rin yung kritisismo, kaso minsan siguro yung sa tono, eh. Ayun. So, hindi ko alam kung pa'no ko siya alam mo yung paano ko ire-relax yung sarili ko na 'pag binigyan pinuna ako. Hin hindi, ah, hindi ako magiging agresibo agad.
Oo. Oo.
May masa-suggest ka ba dun?
Kadalasan kasi sa mga tao, 'kapagka pinuna, nagdaramdam, nagagalit, oo. Kaya merong kasabihan na, "Sinasabi ng iba yung mga ganong tao daw, eh, mapagmataas." Sabagay, oo, hindi ko, hindi naman kita, hinuhusgahan. Sinasabi ko lang sa'yo. Kasi, yung tao 'kapagka pinuna, at mapagpakumbaba siya
Oo. Mhm. <giggles> Oo. Oo. Mm.
ano niya yun, pinasasalamatan niya yun, kapag pinuna siya. Kasi, yung puna na yun, ah, puwede kang matuto doon. Para, maitama yung pagkakamali.
Mm. Totoo.
Oo kaya, maganda rin na kapag meron tayong o may pumuna sa atin na
Mm.
isipin natin sa positibong paraan. Hindi sa negatibo. O yun kapag pinuna tayo, sa halip na magdamdam, pasalamatan natin yun. Kasi, maitutuwid natin yung mali natin.
Hmm. Oh. <clears throat> Okey kasi, um, yun nga naiisip ko parang, ano, eh. Alam ko na dapat ko siyang gawin. Pero, alam mo yung, 'pag nandun kana sa sitwasyon na sinigawan ka na ng, ah, partner mo.
Oo.
Parang, nag-iiba yung timpla ko. Parang
Partner, saan?
asawa. Yung asawa ko. <laughs> Ngayon, ah, parang
Ah okey, okey.
Kasi yun din naman yung sinasabi sa'min ng boss namin at yun din yung, sina-suggest ko sa mga nahawakan kong tao before, na yung mga mali hindi talaga natin maiiwasan yan at, dun tayo natututo, 'di ba? So, totoo yun. Ang nagiging problema lang sa 'kin siguro, ang bilis ko ma-ano ang bilis mag-init ng ulo ko na parang, 'pag pinuna ako, tapos, yung ano pa yung tono pa ay pasigaw talaga.
Mm, mm, tama. Hmm. Oo, no? <laughs>
Parang imbes na, "Ay, sorry! Sige-sige next time, ito na gawin ko para 'di ko makalimutan." May ganun naman akong ugali, eh, kaso
Oo. Ah, okey.
nauuna talaga yung ano, eh, yung parang kulo ng dugo kasi sinigawan. <gasps> Ayun.
Oo nga naman ano, nakaka-high blood, yun. <laughs> Oo.
Ah, oo. Okey yun tam tama yun. Lahat-lahat ng sina sinuggest mo na ano, na dapat magpasalamat kasi, totoo yun 'di ba? Kung kahit sino naman, eh, pag tayo 'di ba, may ginagawa tayo akala natin tama. Hangga't walang pumupuna sa'tin, hindi natin malalaman na, pwede pa pala tayong mag-improve. So, naniniwala ako dun sa sinabi mo.
Mm.
Yun lang siguro 'no, yung
Mm.
pagiging, ah, pagkontrol? Ah, may masa-suggest ka pa dun sa kunwari, sa sitwasyon na ganun na sinigawan ako.
Mm.
Ah, ano ano kayang pwede kong gawin na yu hindi maging a agresibo yung usapan namin? <laughs>
Hmm, ayun. <laughs> Ano, hinga ka muna nang malalim. <laughs> Oo, andiyan yung linangin mo muna yung ah, hindi, taglayin mo muna yung, ah, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Tapos ayon, 'di medyo na-relax ka na 'no, pipigilan mo muna yung sarili mo na magtaas din ng ano, uminit yung ulo, magtaas ng boses, then hinga nang malalim. Tapos taglayin mo yung, ah kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Tapos ayan, lapitan mo siya, hawakan mo yung kamay ng asawa mo. 'Yan, sabihin mo sa kanya, "Ah, mahal, salamat sa ano ha, sa pinayo mo. Pero meron lang akong pakiusap. 'Pag meron kang isa-suggest, ah, pwede sabihin mo sa akin nang mahinahon." Oo.
Hinga muna. <laughs> Okey. Oo. Mm. <laughs> Mm. Aha. Mahinahon. Okey, okey. Ini-imagine ko yung sarili ko eh, kasi siguro hindi hindi kasi kami masyadong touchy na ganun. <laughs> Pero nung kung paano mo siya sinabi, nung paano mo siya parang paano ko gagawin, makes sense eh, na talagang makikinig siya na hindi na, "Wag mo nga ako sinisigawan." Ah ang laki ng difference dun sa, "Okey, okey labs. Sorry nagkamali ako, pero puwede ba next time wag mo naman ako sigawan?"
<laughs> Yun. Uh-huh. Oo.
'No? Ang laki nung pinagkaiba. Sige, ita-try ko yun 'no? Eh, tignan ko na lang ano magiging, ah, resulta kung siya rin ba ma maunawaan niya ako na baka siya rin kasi 'no, baka hindi rin niya napapansin na napapataas siya ng boses.
Oo. Oo, kaya ano Oo. Oo, baka mm.
Mm. Kasi madalas sinasabi niya sa 'kin na, "Ay normal lang naman boses ko, ah." Yun yung sinasabi niya. So, eh, pero sa'kin ang dating parang hindi. So, ano din eh, 'no ma malaking ano talaga ang tono, malaki yung impact niya sa pag-uusap, eh. Pero yun nga, talagang unawaan lang talaga 'no? So, meron at meron dapat mag-a-adjust sa'min dalawa. So, salamat dun. Ta-try ko 'yan.
<laughs> Mm. Mm. Mm. Mm. Ayun, lapitan mo siya, kung magagawa mong akbayan siya, sabihin mo sa kanya, "Ah, mahal tara, upo muna tayo," 'yan. "May sasabihin ako sa'yo," 'yan. Pasalamatan mo siya, komendahan mo 'yong maganda niya nagagawa at 'yong pagpuna niya sa'yo. Oo, pero kausapin mo siya. "Puwede mong sabihin sa akin 'yong mga mali ko sa huwag naman pasigaw mahal. Sa mahinahong paraan." <laughs> Yun, ganun. Ayain mo siyang umupo kayong dalawa, <laughs> mag-usap kayo.
Hmm. Oo. Mm. Mm. Ah, oo nga. Oo nga 'no? Maganda nga yun lalo na 'pag lumaki na yung anak namin 'no, so nakita niyang ganun kami, ma-a-adapt niya 'yan, eh, 'no. So, yung pagiging pagkokontrol sa sarili yung kung paano kontrolin yung galit. Siguro, ah, isa ding ano, isa ding dagdag dun sa
Mm. Mm. Mm.
bakit ako parang biglang nagiging agresibo 'pag ganiyang pinupuna, kasi may ibang taong nakakarinig, eh. So, parang Ah.
Ah, oo.
Parang hin hindi siya hindi ko gusto yung gano'ng feeling. Siguro, kung kaming dalawa lang.
Mm.
Okey lang. Sige, ah, mali ako kung paulit-ulit kong ginagawa na mali, kasalanan ko talaga, mali ko talaga yun. Pero yu yun lang, parang nahihiya ako 'pag naririnig ng kunyari ano, kapitbahay lalo na may tindahan kami.
Mm. Mm. Oh, 'di ba?
Sabihin natin may bumibili ta's pinagalitan ako, parang nakakababa, eh. <chuckles>
Oo, hindi kayo igagalang ng tao 'pag nakikita nila yun.
Mm. Ayun din 'no? So, pwede ko rin siyang kausapin dun. Sa ganung paraan rin na kailangan talaga naming mag-uusap. Siguro ako rin, eh, medyo nahihiya ako, eh. Parang nahihiya akong maglapit na, "Pwede ba tayong mag-usap, 'yung ganito?" Kasi madalas 'pag ganun, parang nao-OA-yan siya. 'Yung parang OA 'yung dating.
<laughs> Hindi. Ano ano naman talaga, eh, parang OA 'yung dating. Pero okey 'yon para maitama 'yung mga pagkakamali. At least, naiiwasan niyo 'yung mga pagpuna na pasigaw. Mm.
Oo. Hmm. Ah, tanggap ko naman 'yan talagang ma-ano namin 'yan, 'yung mae-encounter namin 'yan sa ano namin, pagsasama. Pe may talagang kailangan namin siyang gawan ng paraan.
Mm. Tama.
Kai kailan pa kaya siya pwedeng isingit o 'yung mga gano'ng usap? Parang saan ba maganda isingit? Tuwing kumakain ba? 'Pag patulog na? Ah, or out of nowhere lang? Kasi busy siya ng ano, eh busy siya ng 'yan, tanghali kasi andaming bumibili. An ano kaya magandang oras para alam mo yun, 'yung parang isingit 'yung ganung pag-uusap?
Mm. Magkatabi ba kayo natutulog sa gabi?
Hmm. Ma maaga lang siya natutulog kasi, ah, maaga siyang gumigising. Tapos kaya siyang ako naman, kaya late na kasi yung anak namin gising pa. So, parang inaano ko siya para hi hindi siya kulitin ng anak ko, ganun.
Ayun. Hmm. Hmm. Hmm. Mm. Sabayan mo siya sa paghiga sa gabi tapos mag-usap kayo.
Hmm. Ganun nalang.
Mm. At least, patulog na 'yon.
Okey. Hanapin ko na lang. Mm. Tama. So, ah sana good mood siya 'no, 'pag ganun. Tapos pero tantsahin ko na lang din 'no, kung masyadong pagod. Sa i ibang araw na lang.
Mm. Mm. Minsan naman ano pwede rin minsan, ayain mo siya mag-date. Kayong dalawa lang.
Iwan nga muna yung anak namin sa ano biyenan, <laughs> parang ganun, pwede.
Oo, pansamantala iwan muna 'yong mga bata. <laughs>
Oo nga ang tagal na namin hindi nagagawa yun, tama nga 'no? Kailangan talaga na mag-uusap.
Oo. Kahit mag-asawa na. Mm. <chuckles> Pwede mag-date kahit mag-asawa na, 'di ba?
Mm. Oo nga. Try nga namin ulit yun para makapag-usap ng maayos lalo na dun sa mga, ah, pagpupuna namin sa isa't isa. <laughs> Salamat, ah, thank you sa mga advice mo.
Oo. Oo, Kailangan 'yon, oo. Okey, walang anuman. Sana magawa mo 'yong matagumpay. Mm.